Đúng rồi, nên là phải làm cho nó ưm, ừm, nên là phải làm cho nó, kiểu như là, nó là một cái sự hiện diện bình thường thì người ta sẽ có cái nhìn bình thường về nó, ý là mình không cần phải là coi nó một cái gì đó nó cao siêu, hoặc là nó gì đó độc độc độc đáo gì đâu, b chỉ cần xác xem nó là một cái chuyện rất là bình thường thôi, thì là được rồi. Ừm hừm.
Vì xứng đáng mà. Ừm. Ồ. Wow! Công nhận ha. Nó cũng có cái ý nghĩa rất là đặc biệt đấy. Ờ. Vậy thì nhá, ở Việt Nam đi thì bạn nghĩ là cái sự xuất hiện của biểu tượng Pride ở thành phố so với ở tỉnh lẻ thì nó có sự cái có sự khác biệt gì hay không?
Ừm, ừm.

À, có chứ, ý là tại vì Pride giống có mục hàng năm hoặc là tháng 6 hàng năm á, hoặc là những cái tháng khác tùy theo cái địa phương thôi. Thì lúc trước ở Toronto, Canada thì mình ở đó một khoảng thời gian thì năm nào mình cũng tham gia Pride hết, kiểu như là mọi người sẽ, ơ, ăn mừng và mọi người, kiểu như là, có một cái ngày để mình, ờ, ờ ý là mình tạo cái sự kết nối tất cả mọi người trong nước với nhau vậy đó. Thế là chấp nhận sự khác biệt của chính bản thân mình, từ của con cái mình, của anh chị em mình, từ của bạn bè mình, tất cả mọi người. Ừm, cái này cũng hông phải là <chuckles> hông, cái này phải là chấp nhận, là chia sẻ, ý là có khu khúc cũng không có khúc không có làm cái gì sai trái mà để cảm thông hết. Nói chung là muốn chấp nhận muốn chấp nhận nó là một cái một cái điều rất là bình thường, không có gì khác, không không không không không có gì phải, ờ, phải phải bài trừ hết, kiểu như vậy. <chuckles>
Ừm, có sự kiện luôn. Wow. Ừm. Vậy sao? Ừm, cảm thông cho nhau ha. Sẵn sàng, à, nói ra mọi thứ. Ờ. Ờ, thế à? Ừm. Ồ, vậy sao? Thế thì nhá, ừm, có lẽ là ở những cái vùng khác, ờ, như Thái Lan này hoặc châu Âu ấy, ờ, người ta thoáng hơn, ờ, thì người ta cảm thấy là, ờ, sự hiện diện của lá cờ đó nó rất là bình thường. Vậy thì đối với bạn đi, ừm, trải nghiệm, ừ, từ trong nước ra ngoài nước thì theo bạn nhá, ở Việt Nam thì, ờ, cái tình trạng mà mọi người cứ kỳ thị như vậy, thực sự thì cũng không vui, không tiến bộ cho lắm, đúng không? Bạn cảm thấy là nó khác gì so với nước ngoài?
Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. À, thật ra thì thấy hiện tại ở Việt Nam cũng đã thoáng rất là nhiều rồi, mình thấy rất nhiều những cái chương trình của LGBT hoặc là những cái chương trình mà nó có nội dung về LGBT hoặc là những cái, ờm, những cái ngày Pride chẳng hạn đi vẫn có những cái buổi, ờm, ừm, diễu hành nhỏ nhỏ hoặc là những cái cộng đồng ở đây cũng rất là thoáng rồi. Với lại người ta nhìn theo cái cách là một cái vấn đề rất bình thường, chứ là không ai, kiểu như là, nó là một cái gì đó sai trái hết. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, kiểu ừm.
Ồ, giờ thoáng rồi ha? Ừm. Ờ. Ừm. Mọi người cảm thấy giờ cảm thấy bình thường rồi, đúng không? Bạn cảm thấy như vậy. Ừm, vậy thì, ờ, khi mà, ờ, bạn, ờ, đi đến nhiều nơi rồi bạn có tham gia những cái lễ hội đấy, ờ, thì bạn có cái kỷ niệm gắn với cái biểu tượng Pride ở quán xá này, ở trường học hay là trong chính cái lễ hội đó hay không?
Ừm.

À, cái này thật ra thì cái vấn đề come out á nó cũng hơi khó nha, đặc biệt là những cái gia đình mà có tư tưởng, kiểu như, phong kiến hoặc là, kiểu mà, à, nam ra nam nữ phải ra nữ, kiểu như vậy. Nhưng mà mình hiện nay mình thấy rất nhiều cái chương trình về cộng đồng LGBT á, ý là có phát trên đúng rồi, có phát trên YouTube nè hoặc là những cái kênh trên Facebook á, thì phụ huynh bây giờ thì người ta tiếp cận những cái mạng xã hội rất là nhiều và người ta xem những cái video đó và người ta cảm thấy, à, cái này là vấn đề rất là bình thường, xã hội chấp nhận, người ta đăng lên cho mình xem này nọ. Thì, à, là sẽ làm cái cái nhìn của người ta một cách thân thiện hơn với cộng đồng, và thậm chí là khi mà con cái họ là người trong cộng đồng và họ cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Tại vì họ đã được xem những cái video đó rồi, họ cảm giác như là, à, cái vấn đề này nó được phổ quát bình thường rồi, nó hông có vấn đề gì mình phải xấu hổ với người, ờ những người khác hết. Ừm. Đúng rồi.
Ừm, nó khó mà. À, có chương trình. Ừm. Ờ, đúng rồi ha. Nó cũng, a, bình thường hóa mọi thứ rồi. Ờ. Ừm. Ừm. À. Là họ đã tiếp xúc với cái vấn đề đó rồi nên họ cũng nghĩ là nó, ờ, bình thường thôi, đúng không? Ừm, có bao giờ mà bạn nghĩ là, ờ, khi mà thấy cái biểu tượng pride này thì có nghĩa là nó là một tín hiệu bật đèn xanh để mà mọi người, ờ, cảm thấy thoải mái hơn không chẳng hạn như, kiểu, tự nhiên, ờ, các bạn ở vùng nông thôn nếu mà ra đến các thành phố lớn thấy cái biểu tượng pride, một lá cờ, ờ, bảy sắc cầu vồng thì sẽ cảm giác kiểu nhẹ nhõm hơn rất là nhiều hay không?
Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm.